Ouais, c'est dans l'océan Indien et heu, et donc, voilà, on était en voyage là-bas et heu, on faisait pas mal de voyages de plongée. Donc, en fait, on dormait dans un bel hôtel, mais c'est vrai que la journée, heu, on faisait, heu, 2-3, des fois 4 plongées, heu, de suite pour, heu, voilà, essayer de maximiser l'expérience en termes de plongée, heu, de plongée sous-marine et en fait, heu, voilà, un jour, on était parti pour plonger, heu, toute la journée, donc je crois qu'on avait dû plonger 1 ou 2 fois le matin, puis là, c'était la dernière plongée, heu, de l'après-midi. En fait, heu, entre plusieurs plongées, tu dois rester un certain nombre de de minutes ou d'heures, heu, à la surface, en fait, pour que pour te reposer. Tu peux pas, heu voilà, exactement, tu peux pas forcément, physiquement, heu, replonger tout de suite. Donc, heu, on était en train d'attendre, en fait, que que le soleil, plus ou moins, se couche pour, heu, pour pouvoir aller replonger, heu
Ouais. D'accord. Mmh mh. Ah ouais, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ouais. Et heu, ouais, ouais. Ouais. Pour reposer le l'organisme, heu, ouais. Ouais. D'accord. Ah, une plongée de nuit, alors. Ah d'accord.
voilà, on s'apprêtait, en fait, à faire, heu, une plongée de nuit et on attendait que, du coup, ce soit l'heure et puis que nos corps soient reposés et qu'on ait «le droit», entre guillemets, heu, que ce soit sécurisé de de replonger.
De ouais. Et c'est là que tu as eu, heu, en face de toi une, heu une, heu, une lune ou un non, c'était un soleil de feu.
Ouais, c'est ça, en fait. Bah, pareil c'est des régions où il y a pas du tout de pollution, heu, visuelle, heu, il y a pas voilà il y a pas il y a pas d'immeubles, heu, voilà, c'est sans soucis.
Ah! Oui, parce que c'était une île. Ah, il y a pas d'immeubles aux aux Maldives, il y a pas de construction en béton, heu, comme il peut y en avoir parfois en en Asie ou sur les bords de plage.
Bah, en tout cas là où nous on était Mmh. Ouais, non, en fait, pas du tout, c'est un archipel. Enfin, là où nous on était, c'est des petites îles, tu sais, où il y a juste un hôtel, heu, sur chaque île, mais après, il y a beaucoup de végétation, beaucoup de palmiers, c'est des immenses, heu, plages, heu, magnifiques avec vraiment, heu, des des des des paysages incroyables, avec un sable blanc très très fin, des très belles couleurs de bleu, et cetera, magnifiques, vraiment, comme, heu, tu peux imaginer la carte postale, heu, des des Caraïbes ou, heu, voilà, de ce type de de pays. Donc, heu, voilà, on était là et on était sur un tout petit bateau parce qu'on était, je crois, que 4 ou 6 à plonger, donc, heu, c'était, heu, vrai vraiment, heu, mouais, voilà, pas un rafiot, mais quand même, voilà, petit bateau, heu, de plongée. Et en fait, on était en train de s'équiper tout doucement, donc de remettre les combinaisons, les affaires de plongée, de vérifier que tout le monde était, heu, était prêt à repartir. Et pendant ce temps, effectivement, bah, du coup, il y avait pas d'immeubles, il y avait, heu, voilà, pas d'autres habitants que nous, pas d'autres bateaux, et cetera. Donc déjà, il y avait vraiment cette sensation, tu vois, de de se sentir tout tout petit, voilà, exactement tout petit face à la nature, quoi.
D'accord, ouais. Oui, d'accord. Ouais, magnifique. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Petit rafiot. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, super. Ouais, génial. Être seul au monde. Ouais. Génial, ouais, c'est génial, ça et heu et alors, comment est-ce que ça se passe, heu, la le la plongée, heu, en de nuit? Comment est-ce que tu arrives à à voir, heu, sous sous sous l'eau, quoi?
Voilà, donc Eh ben, en fait, du coup, là, on attendait justement, heu, on attendait pour la plongée de nuit et heu, donc, heu, bah, pour plonger de nuit, tu prends, heu, des il y a des lampes, en fait, spécifiques qui sont qui ont des portées, heu, voilà, qui ont des portées, heu, assez heu, assez importantes avec, heu, des filtres, et cetera, pour que les lumières soient, heu, soient pas trop agressives pour, heu, pour les les animaux, pour les poissons, et cetera, ni pour toi.
Ah c'est des lampes. Et tu Ouais. Pour les poissons. Ouais. Et tu l'as, heu, sur le front, cette, heu, cette lampe ou, heu, c'est depuis le bateau qu'ils émettent une, heu une heu, une une torche, heu